พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ว่ามีพิธีหรือว่าเคยทำบุญน่ะค่ะ ด้วยอาหารไหมคะ พอจะเล่าให้ฟังได้ไหม?
มันก็มีอยู่หลายพิธีอยู่เหมือนกันนะคะ เพราะว่า ม พอมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมไทยเนาะ ที่เรา เอ่อ อยู่ในศาสนาพุทธ อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีหลาย ๆ โอกาสเลยที่เราจะทำบุญด้วยกัน ถวายเป็นภัตตาหาร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ก็คือเป็นการทำบุญด้วยอาหาร แบบว่าเราทำอาหารไปถวายพระ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อะ ใช่ค่ะ
อ๋อ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อ่า การทำบุญอย่างเงี้ย แล้วปกติเราไปทำบุญแบบว่าเนื่องในโอกาสวันอะไรเหรอคะ?
เออ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ ไม่ได้จำกัดเนาะ ก็จะมีแบบตื่นเช้าสักหน่อย แล้วก็ไปใส่บาตรพระท่านน่ะค่ะเวลาท่านมาเดินบิณฑบาตค่ะ โดยเฉพาะที่หมู่บ้านเนี่ย พระท่านจะมาเดินบิณฑบาตรับบาตรตรงที่จะมีจุด จุดรับบาตรอยู่ในหมู่บ้านเลยอะนะคะ ก็ ก็สะดวกสำหรับลูกบ้านทุกคน ที่สามารถที่จะเตรียมอาหารเอาไปใส่บาตรให้ท่านได้ในช่วงเช้าค่ะ อย่างเงี้ยคือ คือทำได้ทุกวัน เพราะว่าพระท่านมารับบิณฑบาตได้ทุกวันเลยอะค่ะ
อืม อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ ก็คือพระเขาจะมาบิณฑบาตตรงนัดจุดแบบว่า อ่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ที่เตรียมไว้ใช่ไหมคะ? คือเขาจะไม่ได้เดินแบบว่ารอบหมู่บ้าน อะไรอย่างงี้ใช่ไหม?
ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ
อ๋อ ก็ดีนะคะ เอาจริง ๆ แล้วก็คือเหมือนประมาณว่า เขาก็มีแบบว่าอะไรอะ พระก็คือแบบจะได้ไม่เหนื่อยด้วยเนาะ เพราะบางทีอะค่ะเดินวนรอบหมู่บ้าน อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ว่าหลังไหนจะใส่บ้าง แต่ถ้าเผื่อแบบว่ามาตรงจุดจุดนี้ ก็คือได้ ได้รับอาหารไปเลย อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อย่างสมมุติแบบว่าเป็นงานบุญแล้วเนาะ เรามีงานพิธี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบว่าเลี้ยงอาหารพระ หรือว่าแบบจัดงาน อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ?
อา ค่ะ ใช่ ถูกต้อง ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ก็มีค่ะ ก็ จะมี ที่บ้านเนี่ยจะมีการทำบุญบ้าน ก็จะทำบุญกันทุกปีอะค่ะ ปีละครั้งนะคะ ใช่ค่ะ ทุกปีค่ะ ปีละครั้งก็จะทำบุญที่บ้านกัน อา มันก็เป็น
หือ ทำทุกปีเลยเหรอคะ? อ๋อ โอ้โฮ! สุดยอดเลย เป็นทำบุญแบบว่าทำบุญบ้านตอน เขาเรียกว่าอะไรอะ อ่า ช่วง ช่วงปกติอะค่ะ ถ้าเผื่อทำทุกปีแล้วอะ จะต้องแบบมีช่วงที่แบบว่าเราแบบทำ อย่างเป็นช่วงแบบต้นปี กลางปี หรือว่าปลายปีอะคะ?
ค่ะ ค่ะ อ๋อ เรา เรายึดหลักให้เป็นวันเกิดของคุณพ่อค่ะ แค่นั้นเลย ใช่ค่ะ แล้วก็ทำบุญที่บ้านกันค่ะ ก็ อ่า อย่างเงี้ย พอ
อ๋อเหรอคะ? อุ๊ย น่ารักมากเลยอะ อ๋อ ก็เหมือนคล้าย ๆ ทำบุญ ทำบุญวันเกิดคุณพ่อไปด้วย อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ เวลาเทศกาล?
ใช่ ๆ ตอน ตอนคุณพ่อท่านมีชีวิตอยู่ ก็เป็นการทำบุญวันเกิดให้ท่านด้วย แล้วก็ทำบุญที่บ้านด้วยค่ะ แต่ว่าตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเนาะ แต่เราก็ยังยึดวันเดิมอยู่ค่ะ ก็ยังทำตามปกติกันอยู่เหมือนเดิม มัน มันเป็น มันเป็นความเชื่อด้วยแหละนะคะ คน คนโบราณ เขาก็ เขาก็จะเชื่อว่า ถ้าเกิดว่ามีการ เอ่อ สวด มีพระมาสวดมนต์ให้ที่บ้าน มันก็จะเป็นแบบให้ทำให้มัน อยู่ อยู่บ้านได้อยู่เย็นเป็นสุข อ่า มัน มันจะได้แคล้วคลาดปลอดภัย อะไรพวกเนี้ยค่ะ อา ประมาณอย่างงั้น ค่ะ
อ๋อ ยังไงอะคะ? อืม อา เหมือนแบบว่าเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน เวลาเราแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบว่าได้พรมน้ำมนต์ให้บ้าน แบบพระมาสวด อะไรอย่างนี้ มันก็เหมือนแบบบ้านจะอบอุ่นขึ้น อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ เป็นความเชื่อของเจ้าที่เจ้าทางด้วย อะไรอย่างงี้ ก็เลยแบบ เออ ก็ ก็ทำ ตอนแรกก็แค่ทำให้ท่านสบายใจอะค่ะ ประมาณนี้ ทำให้แบบ เพราะท่านบอกว่า เออ ควรทำนะ กัน ท ท่าน ท่านจะได้สบายใจด้วย เราก็โอเค งั้นก็ทำให้ท่านสบายใจ รวมถึงได้ทำบุญ อ่า วันเกิดให้คุณพ่อท่านด้วย อย่างเงี้ยค่ะ เรา เราก็เลยทำ ใช่ เราก็ทำต่อมาทุกปี
อืม อา อืม ค่ะ แล้วแบบนี้ทำมาประมาณกี่ปีแล้วอะคะ?
ก็ โอ๊ย ทำมา ถ้านับจริง ๆ มันก็เป็น 10 ปีแล้วแหละเนาะ
โอ้ ถ้าเป็น 10 ปีเอาจริง ๆ แล้วคือมัน มันก็เหมือนแบบว่า มัน มันเป็นงานประจำปีของบ้านแล้วอะเนาะ มันก็คือ แบบว่า น่าจะเปลี่ยนไม่ได้แล้ว ใช่ ไหม?
ใช่ ๆ ค่ะ <chuckles> <chuckles> คือเปลี่ยนได้ไหมเหรอ? มันก็คงเปลี่ยนได้แหละ เพียงแต่ว่าเรา เรามันเหมือน มันเหมือนเป็นความชินแล้วมั้งคะ มัน มันคุ้นชินน่ะ พอถึงวันนี้มันเป็นถึงกำหนดวันนี้ แล้วทุกคนในบ้านก็จะรู้เลยว่า อ๋อ อีก 2 วันถึงวันนี้แล้วนะ เพราะงั้นเราก็ต้องเตรียมแล้ว เราก็ไปนิมนต์พระใด ๆ แล้วก็มาคิดเรื่องเมนูกันว่าจะทำอะไร ถวายพระกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อาจจะเปลี่ยนวัน โอ้โฮ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ขอถามได้ไหมคะ? ว่าปกติแล้วอะเนาะ การทำบุญบ้านพิธีใหญ่แบบเนี้ยค่ะ ที่เราทำทุกปีอะค่ะ ใช้งบประมาณเยอะไหมคะ? พอเราวางงบประมาณอย่างเงี้ยค่ะ เรามีแผนในการแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ดำเนินการ ดำเนินงานตรงเนี้ยยังไง? พอจะเล่าให้ฟังได้ไหม?
ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ แต่ว่างบประมาณไม่ได้เยอะเลยนะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้เชิญใครอะค่ะ ทำ ทำอาหารเนี่ย ก็ เราก็เอาไว้ทำเผื่อเรารับประทานด้วย แล้วก็มีแบ่งเอาไว้ให้กับถวาย ถวายพระท่านด้วยอะค่ะ มัน มันก็คือ มันก็คือชุดเดียวกันเลยนั่นแหละ คะ
อือ อืม ฮะ ไม่ได้จ้างเหรอคะ? อืม อ๋อ ไม่ ไม่ได้จ้าง ไม่ได้จ้างแบบว่าร้านบุฟเฟต์ หรือว่าโต๊ะจีนอะไรมาใช่ไหมคะ? คือเป็นกับข้าวที่เราทำเอง อ๋อ
ใช่ ไม่ ไม่ ๆ ค่ะ ใช่ เพราะว่าเรากันไม่กี่คนเองค่ะ ก็คือคนในบ้านกันเองนี่แหละ เราไม่ได้ ไม่ได้เชิญแขกที่อื่นมาเลยอะค่ะ เรา เราทำกันแบบภายในเล็ก ๆ แค่นั้นเองค่ะ ใช่ค่ะ
อืม แล้วก็คือเหมือนประมาณว่าไปนิมนต์พระ พระก็ พระท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้ว ถูกไหม เพราะว่าเราก็คือทำเวลานี้ทุก ๆ ปี อะไรประมาณนี้ ก็คือจะเป็นแบบว่า อ่า วัดประจำ อะไรอย่างงี้เปล่าคะ? หรือว่าเวียนเปลี่ยนละ เปลี่ยนวัดไปเรื่อย ๆ
ค่ะ ค่ะ จะ จะเป็นวัดประจำค่ะ ที่เราไปนิมนต์ประจำก็จะเป็นวัดประจำค่ะ แต่ว่าพระท่านแหละที่อาจจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อย ๆ เพราะว่าพอ อ่า พอ พอถึงฤดูกาล อะ เขาเรียกว่าอะไรนะ มา มาจำวัด อย่างเงี้ยค่ะ ท่านก็จำวัดที่นี่อยู่ประมาณ สามสี่ เดือน แล้วท่านก็ย้ายไปที่อื่นอีก อะไรอย่างนี้ อา ก็อาจจะเป็นพระท่านแปลกหน้าค่ะ
อ๋อ อา เออ ๆ ๆ อ๋อ ก็คือปกติทำ อ๋อ ก็คือปกติแล้วคือทำแบบช่วงเข้าพรรษา อะไรงี้ไหมคะ? ไม่ ไม่ช่วงเข้าพรรษาเนาะ เพราะว่าถ้าเหมือนเข้าพรรษาคือ พระจะ นิมนต์พระออกมาข้างนอกไม่ได้ ถูกไหม?
ขอบคุณ ค่ะ ได้ค่ะ ได้ นิมนต์พระออกมาข้างนอกได้ ได้ค่ะ เพียงแต่ว่าท่าน ท่านค้างไม่ได้ ออกมาแล้วท่านต้องกลับไปอยู่ที่วัดต้อง ต้องเข้าไปจำวัดที่วัด ค่ะ ไม่สามารถค้างได้ แต่ว่าออกมาตามกิจนิมนต์อย่างเงี้ยได้ค่ะ
ได้เหรอ? อืม อืม อ๋อ แล้วทีนี้พอจะลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนพิธีการได้ไหมคะว่า มันเป็นไปประมาณไหน? แบบว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะค่ะ? สำหรับการทำบุญบ้านแบบเนี้ย
อา ค่ะ ค่ะ ได้ ก็คือเช้าขึ้นมาทุกคนก็จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมใด ๆ เพื่อทำกับข้าวแล้วล่ะค่ะ นะ แล้วมันจะ มันจะเซตเป็น 3 ชุดทั้งหมด มันจะมีชุดหนึ่งที่จำ จำเป็นจะต้องเป็นชุดเล็ก ๆ สำหรับถวายข้าวพระพุทธ หน้าพระพุทธก่อนที่จะ พระท่านจะมาก็มีการถวายวางไว้ อา
อ๋อ เหมือนประมาณว่า ทำ ทำใหญ่ไว้ใช่ไหมคะ? แล้วก็แบ่งออกมาเป็นชุดเล็ก อะไรประมาณนี้ไหม? อา
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็แบ่งข้าวถวายพระพุทธเสร็จเรียบร้อย ก็จะมาแบ่งข้าวกับข้าวที่จะเอา ที่เตรียมเอาไว้ถวายพระ อา พอ พอหลังจากนั้นแหละ หลังจากที่เตรียมถวายพระแล้วส่วนที่เหลืออันนั้น คือส่วนที่เป็นของที่บ้านแล้ว อันนั้นน่ะสามารถรับประทานได้เลย ถ้าเกิดว่าใครหิวก็สามารถตักรับประทานได้ก่อนก็ได้ ไม่ต้องรอไว้ ไม่ให้พระฉัน ฉันก่อนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ อ่า ใช่
อือ เหรอคะ? ทำไมอะคะ? ปกติถ้าสมมติแบบว่าเป็นพิธีไทยเขาจะแบบว่าต้องรอให้พระฉันก่อน แล้วคือเราค่อยแบบว่าเอาออกมากินอะไรอย่างงี้
ก็คือเรา ค่ะ ค่ะ ก็คือเราแบ่ง เราแบ่งของที่จะถวายพระเอาไว้หมดแล้วอะค่ะ เราแยกสัดส่วนเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
อ อืม อือ ก็คือไม่ได้ฟิกซ์ ไม่ได้แบบว่า strict อะไรมาก ที่แบบว่าจะต้องแบบทำตามขั้นตอนอะไรขนาดนั้น ขอให้แบบว่าได้ทำ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ? อืม
อ้าย ใช่ ๆ ก็คือเราลุกมาทำกับข้าวกันตั้งแต่เช้าอะค่ะ มันก็ พอเราแบ่งอะไรเรียบร้อยแล้ว คนที่เขาทานเช้าอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานก็จะหิวใช่ไหม ก็ โอเค งั้นก็ตักทานไปก่อนได้เลยค่ะ เพราะว่าทุกอย่างเราแบ่งสำรับเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้ว จัดสรรเป็นสัดส่วนเรียบร้อยแล้ว เราไม่ต้อง ไม่ต้องระวังแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเหมือนความเชื่อที่บ้านน่ะค่ะ ก็จะเป็น เอ่อ เรา เราจะ เราจะไม่ เขาเรียกว่าไรนะ ไม่ ไม่สามารถทานได้ก่อน ถ้าเกิดว่ายังไม่แบ่งออกไปให้ ให้พระท่าน เตรียมให้พระท่านก่อน อย่างเงี้ยค่ะ อา แต่ว่า พ คราวนี้พอเราแบ่งเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถตักรับประทานได้เลย ค่ะ
อา อืม ค่ะ อือ แล้วอย่างงี้ ค่ะ อืม ไอ้ ขอถามได้ไหมคะว่าทุกคนอะเนาะ ที่แบบว่าเข้ามาช่วย เข้ามาร่วมกันตรงเนี้ยอะเนาะ ก็เป็นพี่ พี่ ป้า น้า อา แบบเป็นญาติกันทั้งนั้นน่ะ แล้วปกติอะค่ะเขาอยู่ในบ้านนี้รวมกันด้วยไหมคะ หรือว่าเขามาจากแบบแต่ละที่ แต่ละทาง แล้วก็คือแบบว่าถ้าเผื่อมีงานบุญก็คือจะมาเจอกัน? อือ
ค่ะ อา อ๋อ ใช่ค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นญาติ ๆ เหมือนคุณป้า คุณน้า คุณอาเนี่ย ถ้าทัน ท่านสะดวกท่านก็จะมาร่วมค่ะ แต่ส่วนของพี่ ๆ น้อง ๆ เรากันเองเนี่ยค่ะ อันเนี้ยก็จะอยู่ที่นี่กันอยู่แล้ว จะมีแค่พี่ชายที่เขาอยู่ไกลค่ะ แต่ว่าเขา เขาก็จะมา พอถึงวันเนี้ยเขาก็จะมา มาร่วมทำ ทำบุญที่บ้านกัน ค่ะ มันก็มีบาง
อืม ก็คือถ้าเผื่อไม่ติดอะไรพี่ชายก็จะมาทุกปี ถูกไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ เขา เขาจะมาให้ได้ทุกปีเลย ถึง ถึงแม้จะติดอะไรบ้างนะ แต่อัด ก็ จ ก็ต้องมาให้ได้ทุกปี เพราะว่ามันเหมือนทำบุญบ้านปีละครั้ง แล้วก็ทำบุญระลึกถึงคุณ คุณพ่อด้วย เพราะว่าท่านเสียแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ อา มันก็จะมี ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเรากันเองมากกว่า มีแม่ มีเรา มีพี่น้อง มีพี่เราน้องเรา เงี้ยค่ะ นาน ๆ ก็มีแบบญาติ ๆ ถึง เขาถึงจะมาร่วมกันสักครั้งหนึ่งค่ะ
อ้อ อืม แล้วปกติอย่างเงี้ยค่ะ เราจัดงาน เราจัดแบบว่าเป็น เป็นงานเช้า แล้วก็ไปถึงกี่โมงอะคะ?
ก็ถึงพระท่าน อ่า สวดเสร็จ ฉันเพลเสร็จค่ะ เสร็จก็ประมาณเที่ยง ส เที่ยงนิด ๆ อะ เที่ยงครึ่งก็เสร็จแล้วค่ะ รวม ๆ ทั้งท่านฉันแล้วด้วยนะ ก็เสร็จแล้วค่ะ ประมาณเที่ยงครึ่งก็เสร็จแล้ว อืม
อ๋อ อืม เล่า แล้วอย่างงี้มีแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ กิจกรรมต่อไหมคะ หรือว่าไม่มีแล้ว?
ก็หลังจากที่ส่งพระเรียบร้อยแล้วอะค่ะ หลังจากนั้นแหละ ก็จะเป็นพวกเรากันเองแล้วแหละ ที่จะมาร่วมวงกัน แล้วก็นั่งรับประทานอาหารด้วยกันค่ะ ก็จะมีการแชร์ข้อมูลอะไรกันตรงนั้น พูดคุยกัน หยอกล้อกัน ดูเปิดทีวีบ้างอะไรบ้าง ประมาณเนี้ยค่ะ
อะฮะ อืม แล้วยังเป็นอาหารชุดเดิมอยู่ไหมคะ? ชุดที่ทำแบบว่าเมื่อเช้า อ๋อ
ค่ะ ก็อาหารชุดเดิม ชุดเดิมเลยค่ะ ใช่ ทำครั้งเดียว งบประมาณครั้งเดียว แล้วก็ได้รับประทานได้ทั้งบ้าน ได้ทั้งวันด้วยนะบางที เพราะว่าทำเยอะ
อืม อ๋อ โอ้โฮ ก็เป็นการเตรียมพิธี ปกตินี่อาหารกี่อย่างอะคะ? หรือว่าไม่ได้นับคะ ก็คือวัน นึกอยากจะทำอะไร ก็คือทำเลย มีเตรียมเมนูไว้บ้างไหมคะ? หรือว่าเป็นเมนูประจำทุก ๆ ปี
ค่ะ ค่ะ มัน มัน ไม่ อ่า อาจจะประจำด้วยมั้ง อันเนี้ยเมนูเราไม่ได้ฟิกซ์อะค่ะ ว่ามันต้องทำอะไรบ้าง ไม่ ไม่ได้กำหนดกะเกณฑ์เอาไว้ว่า ต้องมีอะไรบ้าง เพียงแต่ว่าก็ให้มีของคาว มีของหวาน มีน้ำดื่ม มีข้าวสวย แล้วก็มีขนมจีนที่เราทำประจำอะนะคะ ขนมจีน ขนมจีนค่ะ
อือฮึ อา ขนม มีขนมอะไรนะคะ ขนมจีน อ๋อ เหรอคะ ทำไมต้องมีอะคะ? ขนมจีน มีข้าวแล้ว
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ มัน มันเป็นของชอบ อ มั้ง เป็นของชอบอะ มัน มันจะต้อง คือ มันเป็นความเชื่อด้วยอะ ถ้าเกิดว่าเรา ได้ ได้ถวายพระท่านไป ใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นความเชื่อด้วยว่า สิ่งที่เรา กับข้าวใด ๆ ที่เราถวายให้พระท่านได้ฉันน่ะ อ่า คนที่ล่วงลับไปแล้ว บรรพบุรุษของเราอะค่ะ ท่านก็จะ ก็จะได้รับประทาน อย่างเงี้ย เหมือนกัน อา
อ๋อ อา อืม อย่างงี้ก็คือ เป็น เป็นอาหารที่คุณพ่อโปรดหรือเปล่าคะ? ขนม อ๋อ เหรอ
ใช่ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ ๆ คุณพ่อเขาชอบค่ะ เออ
อืม แล้วปกติขนมจีนนี่ต้องกินกับอะไรอะคะ? ถ้าเผื่อที่บ้านทำอะค่ะ
ก็จะมี เอ่อ เขียวหวานค่ะ แกงเขียวหวานไก่ กับ น้ำแกง น้ำแกงไตปลา รู้จักหรือเปล่าไม่แน่ใจ
อืม! อ้าว คุณพ่อเป็นคนใต้เหรอคะ? เพราะว่าแกงไตปลาน่าจะเป็นอาหารใต้เนาะ อืม
ใช่ค่ะ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ อันนี้เป็นคนภาคใต้ค่ะ เออ
อ๋อ โอ้โฮ ก็มีแบบว่า อย่างงี้ อย่างงี้พระท่านชอบไหมคะ? เคย เคยถามไหม หรือว่าไม่เคยถาม?
อ่า ไม่ ไม่ ไม่ ไม่กล้า <chuckles> ถาม ไม่กล้าถามนะ เพราะว่าท่าน ท่านไม่สามารถบอกได้ว่า ท่านชอบหรือไม่อะ เออ ใช่ ๆ มัน มันเป็น มันเป็น เขาเรียกไรนะ มันเป็นกะ เป็นกฎเหรอคะ เป็นกติกา เป็นกฎกติกามั้ง ที่ ที่พระ พระท่านไม่สามารถ ไม่สามารถเลือกได้ว่าท่านจะทานอะไร หรือว่าไม่ทานอะไรอะค่ะ อา ค่ะ
<chuckles> อ๋อ อืม ไม่ น่าจะไปไหม ก็ อือ แต่ก็คือถ้าเปิดทำแล้ว คือท่านก็ฉันจนหมดเนาะ เพราะว่าเอาจริง ๆ ก็น่าจะมีแบบว่าพระบางรูปอะที่แบบว่าธุดงค์ขึ้นมาแบบว่า แบบจากใต้ อะไรเงี้ย แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่วัด อะไรเงี้ย อาจจะต้องมีบ้างแหละ
ใช่
อืม
อา คาดว่าอย่างงั้นนะ แต่ว่าปกติพอทำบุญเลี้ยงพระแล้ว ท่านก็รับประทานกันหมดนะ คือ คือมันไม่ได้แบบ อาจจะไม่ได้หมดทุก ทุกกับข้าว ทุกแกง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า เอ่อ เราก็เห็นว่าท่าน ท่านก็ดูเจริญอาหารดี อืม ประมาณนั้น <chuckles>
อืม อา ค่ะ อ้าว แล้วอย่างเงี้ย ทำบุญ ทำบุญกับพระไปแล้วเนาะ แบบว่า เออ รอให้ท่านฉันที่ ที่วะ เอ๊ย! ที่ ที่บ้านแล้วอะค่ะ ได้มีแบบว่าให้ท่านกลับไปไหมคะ? แบบเอาไปฝากเด็กวัด หรืออะไรเงี้ย อ๋อ โอ้! ดีจัง
ค่ะ ค่ะ มี มีค่ะ มี ๆ ก็มีแพ็คใส่ถุงเอาไว้ให้ค่ะ ทั้งขนมด้วย กับข้าวด้วย อ่า ข้าวด้วย เงี้ยค่ะ ก็จะมีแพ็กใส่ถุงเอาไว้ให้ แล้วก็ฝาก อ่า เขาจะมีพี่คนขับรถที่ขับรถพาพระมาเนาะ ก็ฝากทางพี่เขานั่นแหละไป เอาไปให้น้อง ๆ ที่วัดกันค่ะ ก็ให้ พี่เขาก็ถาม บางทีก็ถามว่า "ให้ นี่ นี่ให้ทั้งคน ทั้ง ทั้งน้องหมาน้องแมวด้วยไหม?" บอก "ถ้าเกิดว่ามันเหลือพอให้ได้ ก็ ก็ให้ได้เลย เรา เราไม่ได้ซีเรียส ให้ได้เลย" ค่ะ ใช่
ค่ะ ได้ค่ะ อืม <chuckles> อ้าว จริงเหรอคะ? เออ โอ๊ย ก็ยังไปเผื่อแผ่ถึงน้องหมาอีกเนาะ เอาจริง ๆ แล้วเนี่ยก็คือเหมือนแบบ ทำบุญที่เดียวคือครบจบเลยนะ ก็คือทำบุญกับพระด้วย ก็ถือ ถือว่าทำบุญ แล้วก็ทำ ทำบุญกับแบบเด็ก ๆ ด้วย นี่คือเขาเรียกว่าทำทานหรือเปล่าคะ?
ค่ะ ใช่ ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเขาต้องใช้คำว่าอะไรอะค่ะ น่าจะทำทานมั้งคะ เออ เนาะ ไม่ ไม่แน่ใจ ค่ะ
อืม ใช่ แล้วก็แบบเผื่อแผ่ไปถึงแบบว่าสัตว์ที่วัดอีกอะค่ะ สัตว์เลี้ยงที่วัดอีก เออ เพราะว่าบาง แบบว่าสัตว์เลี้ยงที่วัดบางตัวก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะ แบบบางตัวมีลูก แล้วก็แบบอดอยาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
แต่ แต่ที่วัดส่วนใหญ่เขาจะดูแลน้องหมาน้องแมวดีเลยนะ ถ้า ถ้าเราสังเกต อยู่ ถ้าอยู่ที่วัดจะค่อนข้างอ้วนท้วนสมบูรณ์ค่ะ <chuckles>
จริงเหรอคะ? อ๋อ อ้าว แต่ถ้าเบื่อแบบมีบางตัว อย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบโดนแย่ง กินบ่อย ๆ ก็ยังอ้วนเหรอ?
ค่ะ ส่วนใหญ่ ที่ ที่เคยเห็นด้วยตาเอง ด้วยตาตัวเองนะ ส่วนใหญ่จะค่อนข้างอ้วนน่ะ เว้นแต่ว่าจะเป็นแบบที่ ที่เพิ่งมาใหม่ ๆ อะค่ะ ที่ยังแบบ ม ยังเข้าฝูงไม่ได้ ยังเป็นใหม่ ๆ เพิ่งมาแบบอาทิตย์หนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็ยัง ก็ยังจะดูแบบผอม ๆ หน่อยหนึ่งอะค่ะ แต่ว่าที่วัดเขาก็จะค่อนข้างดูแลดีนะ เพราะว่าเขาก็จะมีการแบ่ง แบ่ง เขาเรียก กะละมังที่ใส่อาหารเอาไว้ให้อะค่ะ เป็นจุด ๆ ไป แล้วก็สำหรับไอ้ ถ้าเป็น
อืม อ๋อ พักออด กินไม่ได้นอนไม่หลับ อะไรอย่าง อ๋อ อ๋อ เหรอคะ? อุ๊ย แสดงว่าก็ต้องมีเยอะอยู่
อา ถ้าเป็นบางตัวที่เขาแบบ เอ่อ อาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ เข้ากับตัวอื่นไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แอบ ๆ เงี้ย ก็จะมีการจัดเอาไว้ให้แบบเป็น เป็นโซนหนึ่ง ให้เขา ให้เขาได้ ได้กิน อืม ใช่ ค่ะ
อืม อืม แบบนี้นี่เอง อืม โอเคค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบว่ามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำบุญบ้าน ทำบุญด้วยอาหาร แล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงแบบว่าเด็ก ๆ ที่วัด แล้วก็แบบว่าสุนัขเนาะ หรือว่าแบบว่าสัตว์เลี้ยงที่วัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ ก็ขอบคุณนะคะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่ายังมีโอกาสเดี๋ยวไว้มาคุยกันอีกในรอบหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ยินดีเลยค่ะ ถ้าเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวไว้มาคุยกันอีกนะคะ สวัสดีค่ะ